Halo, selamat malam.
Halo. Malam, Kak.
Mhm, gimana kabarnya, Kak? Malam menjelang pagi nih. <chuckles>
Apa, iya. <chuckles> Iya bener ya, di sini sih malam ya. Baik sih, Kak, kalau Kakak gimana kabarnya?
Mmm, mhm. Aduh, aku kabarnya juga baik banget nih. Ini lagi seger-segernya nih jam segini kan.
<chuckles> Masih on fire ya, Kak, ya.
Harus dong. Nah hah?
Eee, tapi boleh tahu nggak sih sebenarnya Kakak tuh suka dengar musik nggak sih atau mungkin nonton film?
Hmm, suka. Dua-duanya suka sih. Nonton film suka, musik suka. Ya, eee, sedikit mengikutilah, Mbak, bisa dibilang. Kalau Mbak sendiri? Mhm?
Oh gitu. Mhm mhm mhm. Kalau i kalau aku suka sih tapi mungkin lebih dominan musik ya. Karena walaupun tapi sekarang, eee, kan perkembangan musik ini ya, Kak, eee, terlalu cepat ya kadang ya. Jadi kadang nggak terikuti gitu. Sama halnya dengan film sih, eee, perkembangannya cepat banget gitu kan.
Heeh. Mhm. Mhm. Nah. Oh, iya iya iya. Mmm, gimana?